Sì un po', allora la volontà c'era già da prima, cioè avevo già provato e comunque sai, avevo iniziato ad andare in palestra, magari a comprare cibi un po' più sani, comunque amo cucinare, quindi mi son detto: "Va b cuciniamo qualcosa di di salutare, no." E e quindi niente, lì in cucina, comunque mi mettevo davanti proprio al naso, avevo non lo so, i il farro integrale, e i ceci, no, tutto così; ehm, e niente, poi mi son fatto le le mie preparazioni, mettevo nel freezer e così, e sai ce l'avevo già pronto, però era una cosa sana. E lo stesso per la palestra: mi son comprato un po' qualche vestito poi da palestra, me lo appendevo, proprio lì, da uhm, sotto al letto, che scendevo dal letto e lo vedevo, no?
Okay <chuckles> Mh. Okay, ci sta. <chuckles> Okay. <chuckles> Okay. Quindi solamente l'avere le cose davanti alla faccia, cioè, ti aiutano.
E quindi sì Sì, sì, sì esatto, e e lo s e la stessa cosa, le cose cattive invece lontane, proprio tipo magari ras la nutella, mettiamo che ogni tanto, vabbè, me la mangio; però capito, magari nasconderla da qualche parte o uhm, soprattutto per le sigarette elettroniche l'ho fatto pe adesso ho smesso, però, ehm, sì, ho smesso nan n n nascondendo tutte le cose così, e poi le ho proprio buttate, perché se non ce l'hai è molto più facile che il tuo cervello dica: "Ah vabbè, non ce l'ho." Se se lo tieni in casa poi lo vai a prendere.
Okay. Vabbè. Sì. <chuckles> Hai smesso del tutto ora? Sì, no, v certo, questa però s non lo so, ehm, la vedo come molta più forza di volontà rispetto a la nutella, l'altro esempio che avevi fatto prima. Questo è
Sì, sì, sì, certo, cioè no, su quello ero più ero più motivato. Certo, però
Okay.
se lo tieni in casa è facile diciamo poi avere, mhmm, la uhm, la vocina che ti dice: "Vabbè fallo dai, uhm, ce l'hai"
Sì, è lì, vai a prenderlo. <chuckles>
Invece se devi scendere, andare dal negozio, andare a comprarlo, cioè devi creare una frizione in pratica per, mhmm, rendere più difficile l'abitudine cattiva. È l l il concetto opposto a rendere semplice invece un'abitudine sana.
Mh-mh. Certo.